Vorrei chiederti se hai un hobby che, letteralmente, quando lo diciamo lo svolgi o co quando ti applichi, non so che tipo di hobby possa essere, ma in ogni caso ti fa perdere la nozione del tempo.
Guarda, assolutamente, ehm, c'è un hobby molto uhm, im in particolare a cui sto pensando, che è quello dei videogiochi. Ehm, io <chuckles> gioco ai videogiochi da una vita, praticamente, da da quando ero molto piccola e in qualche modo mi hanno sempre fatto perdere la concezione del tempo, perché io proprio mi immergo, completamente
Cioè, entri proprio nel gioco? Ma che tipo di giochi sono?
Sì. Ma, allora, ehm, ho avuto questo problema con qualsiasi tipo di gioco in realtà, <chuckles> per che mi mi appassiono, mi è n no vabbè dai t <laughs> di diciamo che se non ci faccio attenzione, ecco, potrei anche passare tante ore dietro a queste cose. Ehm, ma perché semplicemente, mhmm, a me piacciono tanto soprattutto i giochi, ehm, narrativi, quindi che hanno, ehm, u un certo tipo di storia dietro, e e quindi quando è è un po' come il guardare un film, <tsk> cioè, ehm, tu vuoi seguire la storia, vuoi sapere come va avanti e e quindi in qualche modo ti incolli allo schermo e diventi anche un po', ehm, protagonista, perché muovendo tu il personaggio, ovviamente ti senti anche un po' più coinvolto rispetto a semplicemente leggere un libro, guardare un film, cioè è un'esperienza, ehm, pa particola
<chuckles> Ma quindi più che un hobby, è una dipendenza? <sniffs> <chuckles> Okay. È immersiva, cioè tu sei il creatore della storia, alla fine?
In qualche modo sì, soprattutto in quei videogiochi in cui puoi prendere delle decisioni, cioè con chi schierarti magari in in una in una guerra addirittura, o comunque se aiutare o meno una persona, come trattare una certa persona, ehm, cioè ci sono talmente tante possibilità all'interno di un videogioco e soprattutto in alcuni videogiochi, che veramente ti fanno un po', ehm, sentire parte de della creazione, e e quindi è un'esperienza che <tsk> non può essere tradotta né in una serie TV, né in un film, né in un libro.
È come avere una vita parallela.
Eh, in qualche modo è un po' come, mhmm, quando leggi un libro che proprio ti immergi nella storia, ehm, quindi per qualche momento sei lì dentro. La stessa cosa nel videogioco, ma dovendo anche muoverti proprio all'interno del videogioco, quindi usare il mouse, la tastiera, ehm, per per muovere il personaggio all'interno del gioco, sei parte attiva della storia, non sei solo il lettore, l'ascoltatore, ehm, la la persona che guarda il film, cioè sei proprio
Sì. Decidi delle delle scene future e degli accadimenti del tuo protagonista, praticamente?
Esattamente. E in questo
Ma togli u curiosità. Siccome, mhmm, sento parlare ma non ho mai capito come come avviene poi ma sono giochi che si limitano alle ore in cui li svolgi, all'interno di una stesso pomeriggio o mattina, o sono proprio come una serie, cioè a lungo termine? Per intenderci.
Allora, dipende dal tipo di gioco, cioè ci sono dei giochi che puoi giocare a partita, quindi come se fosse, non so, un un episodio di una serie dif TV degli anni 90, ehm, che le potevi dare diciamo anche staccate, l'una dall'altra, perché tanto non non avevano una un filone, ma erano quelle de non so, dei crimini, che ogni puntata era a sé stante, quindi anche se le guarda disordine era uguale. Ehm, invece per quanto riguarda i giochi un po' più lunghi, ehm, che hanno anche diciamo un una lunghezza proprio perché hanno una storia molto complessa, ehm, tu l t puoi interrompere ovviamente quando vuoi, sa sal salvi la partita, chiudi e poi ricominci
Sì. Sì. E ti fermi in quel momento diciamo?
Sì, è un po' come mettere il segnalibro no? Okay.
Mettere in stand-by la vita del tuo protagonista?
Sì, sì, sì, sì, quando metti il segnalibro all'interno del libro, dici: "Okay, domani ricomincio da qui." Ehm, in qualche modo metti in pausa la storia, ehm, e poi però ci torni, ehm, con la consapevolezza che hai ancora tante scelte da fare, ehm
Ma, ehm, emotivamente però immagino che sia coinvolgente o no? Mhmm, cioè questa cosa di poter scegliere, mhmm, i passi da fare, prendere delle decisioni, ma du quando non giochi durante il resto della giornata e sai che non so il giorno dopo comunque riprenderai la partita, ma nel frattempo, mhmm, ci pensi ogni tanto a che decisioni dovrai prendere, a che punto è, oppure non vedi l'ora di riprendere il gioco e invece hai da fare altro? Come funziona questa cosa dentro di te?
Tantissimo. Mh-mh. Guarda, ci sono stati dei giochi in cui, ehm, è stato difficile, ehm, staccarsi. Ehm, per esempio c'è un videogioco molto bello che si chiama Skyrim, ed è un gioco ormai di, <sighs> direi 10 anni fa, più o meno, un po' di più forse. Ehm, è un gioco m enorme, perché io credo di averci giocato 200 ore più o meno, uhm, però potenzialmente c'è ancora tanta- tanta roba da fare, perché hanno creato questo mondo, ehm, in cui diciamo oltre alle missioni così principali, ci sono anche le missioni secondarie. Quindi magari arrivi in un posto, devi esplorare questo posto, all'interno trovi qualcuno che ti dice: "Mah, vai a prendere questa cosa", oppure devi sconfiggere una minaccia. Ehm, Skyrim tra l'altro è molto bello perché è fantasy. A me piace tantissimo l'ambientazione
Uh, <chuckles> tantissi E infatti stavo giusto per chiederti le ambientazioni, che tipo di ambientazioni sono, quindi, non realistiche mi i quindi fantasy?
C'è un po' di tutto. Cioè, pe per ogni persona c'è il suo videogioco, no, ci sono delle delle storie che sono molto, uhm, molto reali, ehm, nel senso che a volte non ci sono elementi sovrannaturali ma, semplicemente, delle, uhm, delle vite un po' complesse, ehm, io però opto proprio per per queste per questi scenari fantasy. Ci sono anche delle persone a cui piace molto, invece, per esempio, la fantascienza. E, quindi, che in quel in quel campo si possono trovare molte, uhm, molte possibilità, ehm, e la cosa bella, appunto, è che ogni tanto qualcuno che, uhm, ha una certa tipologia di di videogioco preferito, magari, prova anche qualcos'altro e scopre, diciamo, un'avventura così, uhm, peculiare sia anche in altri ambiti, ehm
È soprannaturale. Sì. Ti Nuova. Ma entri in contatto con altre persone durante il gioco, o giochi da sola?
Dipende dalla tipologia di gioco. Quello di cui ha par quelli di cui ho parlato finora, uhm, sono, mhmm, videogiochi single player. Quindi, cioè, sono proprio cose che, uhm, sono solo tue. Il personaggio è solo il tuo e quindi, uhm, decidi tu quando fermarti, quando ripartire. Uhm, ci sono, invece, dei videogiochi a cui ho ho giocato, sempre con ambientazioni fantasy, in cui, uhm, si possono anche fare dei contenuti con altre persone, ehm, mi è capitato anche di conoscere delle persone online, e mi è capitato che uno di questi diventasse il mio migliore amico. Ehm
Ah però, incredibile questa cosa.
È è molto molto per particolare, anche perché ehm, diciamo, il mondo dei videogiochi è sempre stato un po' un mondo bistrattato, non so come dire, uhm, stanno ricevendo un po' più di attenzione adesso, perché si stanno rendendo conto che attraverso un videogioco puoi veramente raccontare delle storie pazzesche, ehm, di qualsiasi tilo p tipologia, ci sono anche i giochi horror cioè, uhm
Quindi tutti i generi.
Sì, sì, sì, sì, sì, ehm, ma infatti, mhmm, io, per esempio, i videogiochi horror non li tocco perché sono una fifona, però mi piace molto guardarli giocare da altri, anche perché, anche questo tipo di gioco, può avere delle storie molto belle, cioè
Cioè tu puoi con tu puoi guardare altre uhm, altri videogiochi, storie create da altre persone quindi?
Vedere Io guardo c'è una pia c'è la piattaforma Twitch, che è per gli streaming, uhm, e molte persone si mettono su Twitch per, uhm, far vedere agli altri mentre giocano i videogiochi.
Sì. Ah, ah, ho capito.
E, quindi poi, vabbè, attraverso la chat la chat in tra mhmm, le persone, comunque, che stanno guardando possono interagire con con chi sta giocando al videogioco in maniera live, diciamo, ehm, un po' come non so qualcuno che chiama in diretta un programma televisivo e e può dire la sua.
E quindi si assiste a una sceneggiatura creata da una persona attraverso i videogiochi, a cui assistono più un pubblico più vasto.
Sì, sì, esatto anche perché ci sono delle persone che, magari, lo fanno per, uhm, comunque, far conoscere ad altre persone delle storie che, magari uhm, sia per disponibilità economica, disponibilità di tempo, o anche, semplicemente, perché, magari, come me, uhm, non riuscirebbero in prima persona a giocare a quel videogioco, perché, magari, non è nelle corde proprio no non io, per esempio, appunto, con gli horror, eh, non potrei perché mi spavento subito però
Perché sono molto realistici?
Sì, anche, anche ma anche perché proprio proprio come nei film horror, thriller ti fanno proprio salire l'ansia, l'angoscia per poi, magari, farti saltare per qualche quello che si chiama jumpscare. Proprio quel momento in cui, uhm, ti di colpo ti appare qualcosa e ti fa spaventare, ehm, è è bellissimo, uhm, però cioè, è molto divertente quando magari
Mamma mi A livello di immagine? Mamma mia. Mamma mi <chuckles> Ah, però riesci a vederlo se è giocato da altri?
Ehm, in che senso?
Cioè, ehm, questi tu non li fai tu questi horror, ma riesci ad assistere ad altri che lo f mhmm, che ci giocano?
Tramite Twitch sì, perché ci sono apro appunto queste
Quello non ti spaventa perché non sei tu fisicamente a gestire la situazione forse?
Esatto, esatto anzi mi diverte molto quando invece sono è chi gioca a spaventarsi <chuckles> eh, diciamo che
<chuckles> Ma quante quante ore ci passi? Cioè, in una settimana in un cioè tutti i giorni ci giochi è un hobby che riesce a fare
Mhmm, no allora ultimamente ci passo un po' meno tempo, semplicemente perché lavorando, cerco di dedicare più ore possibile al lavoro, semplicemente perché in questo momento ho bisogno un po' di rimpolpare le mie finanze, ehm, e mi capita quindi magari di giocare a quei videogiochi che, ehm, una partita e basta no, poi puoi interrompere dopo ogni partita. Ehm, invece magari se è una domenica, un giorno c comunque in cui poi posso dedicare un po' più di tempo a me stessa, ehm, passo anche, mhmm, qualche ora ecco, ehm, se addirittura non ho proprio niente, niente da fare, nessuno mi giudica e magari mi sento con qualche qualche amico, appunto questo mio amico che ho che ho conosciuto online e noi possiamo anche stare tutta la giornata davanti al computer, magari ci sentiamo, ehm, perché siamo continuamente in contatto tramite un'applicazione del del PC che ci permette di stare in telefonata assieme, un po' giochiamo insieme a qualcosa e un po' magari ognuno si dedica al suo videogioco oppure uno guarda l'altro giocare quindi, ehm, è molto bello. Ehm, e poi invece, per quanto riguarda Twitch, mi capita spesso di guardarlo la sera, piuttosto che guardare una serie TV, ehm, mi guardo l i miei streamer preferiti e che che giocano a dei videogiochi, ehm, è bello perché magari io a quel videogioco non giocherei però è bello s conoscere cono è bello conoscere anche la storia perché per esempio un horror come Silent Hill 2 eh, che l'hanno l'hanno rifatto recentemente con una grafica molto bella, ehm, ha una ha una narrativa dietro bellissima, ehm, però ecco io
Sì. Sì. <chuckles> Sì. Giocare. Ma E quindi osservi loro. Ma quindi scusa il il cioè, lo stesso gioco giocato da persone diverse, può avere un uno sviluppo della storia completamente diverso?
In alcune situazioni sì, in alcuni giochi sì per esempio c'è un gioco che si chiama Baldur's Gate, ehm, Baldur's Gate 3 anzi, ehm, e lì ci sono una cosa come 11000 finali, perché per ogni decisione, per ogni personaggio, per ogni scelta di dialogo c'è un, un risultato diverso e quindi proprio prende una piega differente.
Ma, ah, incredibile. C'è dietro uno studio incredibile, dietro questi videogiochi, ma forse anche il ti questo studio che c'è dietro che porta poi ad affezionarsi così tante persone ad un gioco che come dici tu, viene dire gioco e videogiochi è un po' banale da questo punto di vista no?
Sì, sì. Sì, sì perché è è una forma d'arte alla fine, ehm, come come una serie tv, come un film, come una mostra, ehm, il videogioco ha proprio tutta la sua il suo modo, cioè anche nella grafica, nel nella scrittura, ehm, è veramente qualcosa di speciale.
Eh, hai illustrato un mondo sconosciuto ai più direi di nicchia, diffuso più in una certa fascia di età e ti ringrazio tantissimo, perché è stato veramente molto, molto interessante.
Grazie a te.